Magandang gabi!
Hello, magandang gabi, yan.
Mm, ah, kumusta ka naman?
Ayos naman, ayos naman ikaw ba?
Hmm, mabuti. Eto, aha, magpapahinga na ako, oo, onti na lang, eh, matutulog na, ah, may pasok pa kasi bukas, eh. Ah, kumbaga, ah, huling pasok bago mag-long weekend 'no, ikaw ba gano'n ka rin ba, long weekend ka ba?
Mabuti naman. Mm. Tama, tama. Oo, long weekend din, yun. So, dahil long weekend siyempre nasa bahay lang tayo mapapaano ang gastos, 'di ba?
Ah, 'yan may mainam, mainam. Oo. Mhm, Ay oo, totoo. Ah
Kasi nasa bahay lang.
Oo nga, tama ka. Eh, pagkagano'n anong ginagawa mo? Pa'no mo inaano 'yong, mga gastos na yan siyempre nagagalaw 'yong ipon mo?
Eh Oo, eh, ako naman siyempre dapat disiplina talaga kapag kaya naman hindi umalis ng bahay sa bahay na lang, at saka sa bahay na lang kakain para tipid kasi siyempre minsan nauubos yung, nauubos yung ipon naranasan mo na ba yun? Yung minsan naubusan kayo ng ipon? Mm.
Hmm. Mm. Hmm. Mm. Ah, oo. Oo alam mo, ah, naranasan ko 'yan nung pinanganganak 'yong anak ko kasi, ah, mayro'n naman kaming ipon para sa panganganak ng asawa ko kaso nag nagka-emergency bigla parang nakadumi na kasi siya sa tiyan nung asawa ko so, na NICU pa siya 12 days siyang naiwan sa ospital ganyan talagang, ah, naubos yung ipon namin, ah, kung anong naramdaman ko nung ganong sitwasyon, eh, talagang nakakabigla 'tsaka, ah, nakakabahala kasi pa'no kung mayro'n uling emergency 'di ba? <sniffs> Ah, sa'n ako kukuha, sa'n ako dudukot. Um, 'tsaka siyempre mayro'n ding pakiramdam na pagsisisi parang, "sana nag-ipon kami ng mas malaki napaghandaan sana namin yung mga, ah, ganitong sitwasyon" 'di ba? Eh, ikaw ba ano bang nararamdaman mo kung bigla na lang maubos yung ipon mo?
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mhm.